Simplesmente isso, né, só que aí aos poucos, da mesma forma que virou ali aquele extra, depois, né, isso virou convites, "Ah, por que que você" I i imagina, eu vivo em Braga, né, "Por que que você não vem aqui tocar em em no Porto?", né, "Ah, por que que você não vem a Lisboa tocar?", "Olha, tem lugares aqui, você não quer tocar esse final de semana? Aí você tocaria no sábado aqui, na sexta aqui, no domingo se quiser fazer um sunset." Então, virou algo, realmente, que eu comecei a ser, eh, entre aspas, "requisitado", né, chamado pra para os lugares. E isso foi uma experiência muito bacana, mas a melhor experiência mesmo, pra mim, foi o fato de ter ido à Espanha, né, eu fui sem in intenção nenhuma mesmo, não vou mentir pra você, não tinha nenhuma intenção em tocar ou ou ganhar algum dinheiro nessa viagem, né, eu estava indo com minha namorada, estava indo pra aproveitar
Uhum. Uhum. Certo. Aham. Ah, sim. Tá.